Ừm, có nha, mình thấy cái ranh giới này rất là rõ ràng á, tại vì môi trường đồng nghiệp nó muôn trùng môi trường công sở nó muôn trùng lắm bạn. Có người nhiều khi là mình nghìn, ừm, bên ngoài nó thân thiện nhưng bên trong á, gọi là, cái tật hay nói chứ cũng hông phải là gì quá xấu, mà hay tật đi kể kể kể, ừm, cho người này, kể, gọi là, gọi là, tám chuyện á, đó, phải là cẩn trọng.
Đó. Ừ. Đó, thấy chưa? Ừm, buôn chuyện này kia đó.
Đúng rồi, phải cũng phải cẩn trọng, thật ra mình cũng rất là hạn chế trong cái việc là kể chuyện quá nhiều đời tư, gọi là, gần như không kể á, ví dụ họ có thể hỏi thăm thì họ chỉ biết là, à, mình có ba mẹ, có em gái hay, kiểu, kiểu, như thế thôi, chứ mình sẽ không có nói quá sâu vào cái cảm xúc gia đình của mình như thế nào, vì rất là phải phòng vệ á. <chuckles>
Ừm. À. Ờ, nhưng mà hổng biết là có một cái sự cố nào khiến cho bạn, ờ, phải suy nghĩ lại cũng như là tạo được cái sự phòng vệ này hông?
Ừm, thật ra thì không phải sự cố ở mình, mình thì chưa có gặp, nhưng mà mình thấy cũng là phòng ban á, những, ơ cũng có những cái bạn mà cũng hay kể tâm sự rồi nhiều khi là, ừm, tâm sự với cái bạn đó, đúng hông? Rồi tự nhiên bạn đó là kể cái chuyện của cái bạn bạn bạn bạn bạn đó với mình thì mình mới đặt câu hỏi là à, ừm, đúng hông? Mình nhận thấy là, à, bạn ấy mà cũng đi kể chuyện như thế rồi lỡ mình tâm sự thì bạn ấy cũng sẽ đ bạn sẽ đi bàn, đi kể chuyện của mình với cái người khác, đó.
Ừm. À, tức là bạn nhận ra được cái cái tình huống này từ một cái Đấy, đúng rồi. Ừm, tức là bạn cũng rất là cẩn trọng cũng như là suy nghĩ rất là tỉnh táo luôn. À, mà bạn nghĩ là trong cái môi trường công sở á, mà cái việc chia sẻ đời tư đồng nghiệp mà hạn chế hạn chế tới mức tối đa hổng còn luôn thì nó sẽ tốt hay xấu?
Ừm.